Anladım. Yani, aslında bu yurt dışı deneyimi senin de bahsettiğin gibi, eee, biraz ön hazırlıksız olduğu için tabii ki deneme yanılma yoluna dayandığı için ya illa ki, yani, içerisinde, böyle, tökezlediğin, eee, yanıldığını gördüğün, e, çok şaşırdığın anlar olabilir. Bu çok normal, eee, ve aslında hayal kırıklığına uğramamak için bunu yapmışsın. Bu da gayet anlaşılır. Bunu yapan eminim, eee, çok sayıda insan vardır senin gibi. Eee, gerçekten, hani, doğruluğu yanlışlığı tabii ki tartışılır. E, bunun dışında, böyle, biraz daha konuyu, böyle, farklı bir yöne, eee, çekmek istiyorum aslında, böyle, göçmenlik dışında. Hayatında genel anlamda peki, böyle, eee, "Ya, ben bunun yaptım ama sonradan pişmanlığını çok yaşadım." dediğin bir şey oldu mu yani? Onu risk olarak görmedin de aslında içine girdikten sonra, "E evet, bunu yapmamam gerekiyormuş aslında büyük bir risk almışım." dediğin sonradan farkına vardığın bir şey oldu mu hiç?
Tabii. Tabii, tabii. Evet. Evet. Hı hı. Buyur, tabii. Hı hı. Anladım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Hayır, <chuckles> sıfır. Yani, bu da en iyi kararları ben alırım falan ondan değil de birazcık bence bu dediğin duruma düşmemek için algınla oynaman lazım ya da onu iyi ayarlaman lazım. Benim bulunduğum nokta şöyle: Ben başıma ne gelirse gelsin iyi de olabilir, kötü de olabilir, buna ihtiyacım olduğu için beni bulduğunu düşünüyorum. Ondan öğrenmem gereken bir şey var. Zorluksa eğer onun üstesinden geleceğim ve biraz daha güçleneceğim, biraz daha yetenekli hâle geleceğim. Olgunlaşacağım eğer tabiri caizse. Eğer, ııı, iyi bir şeyse de o zaman bunun keyfini çıkaracağım. İşte, o olgunlaşmalarım sayesinde onların birikmesiyle belki iyi bir şey başıma gelecek. O yüzden hayır, genel olarak hiç pişmanlık yaşamadım. Üzüldüğüm ve beni yoran şeyler olmadı mı? Oldu ama o noktada ben hiçbir zaman yerde kalmıyorum, yere çok düşüyorum ama hep kalkıp devam ettiğim için ya da kendimi ona zorladığım için bir noktada mutlu olacağım yere erişebiliyorum. O yüzden muhtemelen.
Hı hı. Ah, ne güzel. <chuckles> Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Hı hı. Tabii, evet. Haklısın. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, tamamen senin de söylediğin gibi bu biraz bakış açısıyla alakalı olan bir durum. Tabii insanlar
Tabii, tabii. Bir de şimdi insanlar şöyle sen eee, hikayenin sonuna erişebilmişlerse ve mutlularsa yolda çektikleri dertleri unutuyorlar hemen.
Evet. Çok doğru, haklısın, evet. Yani, süreç dediğin gibi, olumlulukları da olumsuzlukları da insanlara yaşatır ama asıl önemli olan o süreçte aldığın derslerdir. Olumsuz şeylerden de çok daha önemli dersler alınılır hatta genelde bakıl olumluya göre ve unutulmaz daha akılda kalır gerçekten.
Aynen. Doğru, evet, evet, doğru söylüyorsun. Bir nasi musibet bin nasihat mevzusu gibi düşünebiliriz.
Aynen öyle. Iıı, çok teşekkür ederim paylaştıkların için, çok samimiydin.
A, rica ederim, ne demek, ben başüstüne, ben de çok sevindim. Çok güzel sorularla yönlendirdiğin için ben de, böyle, bir kendi düşüncelerimi süzmüş oldum, sağ ol.
<chuckles> Ne mutlu. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal, hoşça kal.